А вот давай с тобой подумаем, если бы вот над аудиторией висел огромный плакат, да, огромный экран, на котором бы вы были выведены пу пункты твоего плана, могло бы это пойти на пользу? Если б ты постоянно это перед своими глазами видела, то, возможно, ты бы поменьше отвлекалась на посторонние вещи.
Слушай, ну, наверное, да. Наверное, если бы я постоянно, там, как-то глазами возвращалась к тому, что вот у меня есть некий план, да, которого нужно придерживаться, наверно, таких отступлений, ну, было бы меньше, я думаю.
Мгм. Понимаю, понимаю, а. В этой связи, если такой бы подход к тебе сработал, я могу порекомендовать один не очень простой, но при этом очень эффективный метод. Это запоминание при помощи визуализации. Что-нибудь слышала об этом?
Давай. Мгм. Слушай, нет, но я так примерно, наверно, понимаю. Но лучше расскажи, пожалуйста.